Heu, je veux dire, heu, oui plus ou moins c'est à dire que, heu, si tu apprends une actualité sur un acteur, heu, je sais pas, il a fait quelque chose qui te déplaît, est-ce que heu parce que tu tu suis un petit peu leur quotidien du coup.
Ouais. Oui, oui, bah oui. Non, mais oui, il y a la t enfin, oui tu touches quelque chose, mais c'est faut vraiment que la personne elle ait fait vraiment quelque chose enfin, juste si là, heu, un avis différent du moin du mien, heu, voilà je vais pas prêter attention, mais si c'est une personne qui a commis des des faits graves en effet je vais arrêter, heu, de regarder une série en particulier ou quelque chose comme ça en effet, ouais, ouais, mais il faut que ce soit vraiment grave tu vois? Faut pas que ce soit heu, si c'est juste, heu heu, il a porté une tenue que j'ai pas aimé ou heu, ou heu, il préfère le chocolat, heu, au caramel, je vais pas lui, heu, <chuckles> je vais pas lui en porter, heu ça va pas voilà.
et heu D'accord. Oui après si c'est juste un avis qui oui. Oui. Oui. <chuckles> Oui ça va pas forcément changer ton expérience, oui et heu, est-ce que par contre dans le même heu, au au pareil dans le côté, heu, ce qui peut être un peu les désavantages un peu des réseaux sociaux, est-ce que tu as des situations où heu heu, tu peux avoir une publication qui va un peu te gâcher ta série? Heu, s enfin tu, remarque toi que tu disais que tu regardais assez rapidement donc tu as assez peu de spoils, mais même d'autres choses, heu, qui vont un peu dégrader ta vision d'une série, heu, des gens qui vont faire des des remarques, des commentaires sur la série, heu, un peu parasites sur les réseaux sociaux. Tu as jamais eu ça?
Non, ouais, pas du tout. Heu, ouais, bah, si complètement. Bah il y a quand même j'ai beau tout regarder assez vite, il y a quand même des z vieilles séries, enfin vieilles séries, des séries un peu plus anciennes, heu, que j'ai pas vues. Heu, je suis pas forcément à jour dans, heu, tu sais un peu, heu, les séries qu'il faut avoir vues, donc j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça au final Breaking Bad par exemple, heu, que j'ai adoré! T enfin vraiment, heu, meilleure série de ma vie limite, mais j'ai vraiment tardé à la regarder, heu, c'était mon conjoint en fait qui me poussait en me disant: «Mais il faut absolument que tu vois cette série, et cetera» et je sais pas pourquoi ça me tentait pas, et en fait, bah, on s'y est mis et et en fait c'est quand même une série qui est longue, hein. C'est
Mmh mh. Oui. Ah oui. Tu es ji te Bah oui, c'est sûr, c'est hem. D'accord. Bah oui, c'est un classique oui. Mmh mh.